Na-overwhelm lang ako sa, freedom na nakamtan ko nun, pero, every
Hmm, kumbaga oo.
Mm, everytime naman na may lakad ako, ah, nagpapaalam ako, sa father ko at ayun nga hi hinahayaan naman niya lang ako.
Kumbaga bumawi ka lang, kumbaga totoo, kumbaga sa ibon, 'nun ka lang nakawala sa hawla kaya kumbaga sinulit mo na, ano? Siguro na, nag, <chuckles> nag nag-explore ka lang nasapul ko ba? Oo.
Oo, bumawi ako. Totoo, oo, totoo yun. <laughs> Oo, oo, na ayun, nagpakas ano yung, yung term na nagpakasawa ka sa pagiging dalaga. Pero alam mo, ah, nung naano ko na yun, yung parang na ex na explore ko na lahat, parang, ngayong may pamilya na ko hindi ko na namimiss yung pag-gimik, yung pag-inom, 'pag bar hopping, hindi ko na siya namimiss, sa totoo lang.
Mhm. Kumbaga siguro, ah, yung mga stages na, na miss mo nung buhay ang nanay mo, tapos nung nawala siya, parang, kinuha mo lang yung pagkakataon man na maranasan mo na si siya, at ngayon napagdaanan mo na, wala na, kung ba kuntento ka na, parang ganon, kasi, napagdaanan mo na eh, so, papaano siya nakakaapekto ngayon sa paghawak mo halimbawa ng pera? Kasi, 'di ba naghihintay ka na lang ng, ah, kung ano yung ibibigay sayo ng asawa mo, papaano yun? Papaano mo minamanage ngayon yan?
Oo. Oo, oo. Oo.